Ờ, vậy cũng phải có có những cái xác nhận lại, xem là họ có thực sự là đang nắng nghe mình không, đúng không? Kiểu như vậy. Ờ, nhưng mà ừm, bây giờ thì cái việc ngoài cái việc mình nắng nghe chủ động đi, không chỉ nà về người khác đâu mà còn về quản lý bản thân mình, nhưng mà đôi khi mình cũng phải có những cái núc mà mình giả vờ nắng nghe một chút, đó, thì không biết nà khi đó thì thường ừm, có khi nào bạn sẽ phải, gọi là, giả vờ nắng nghe như vậy không?
Ừm. Ừm. Ờ. Ôi, cũng nhiều chứ bạn. Nhất là nhất là, ờ, ph phụ nữ nè, phụ nữ có xu hướng vậy nè. Ngộ. Hôm nay kể cái câu chuyện đó, sang ngày hôm sau gặp lại quên rằng mình đã kể. <laughs>
<laughs> Ừm. Ừm. À, đối phương thì rõ ràng nghe rồi, đúng không? Nhưng mà
Ừ. <laughs> Nhiều khi mình nghe cái câu chuyện đó mấy lần luôn, <chuckles> nhưng mà mình cứ phải tỏ ra là vừa mới nghe lần đầu vậy đó, kiểu vậy đó. Mình Đúng rồi, đúng rồi. Thực sự thì, à, có thể là họ quên rằng họ đã nói về cái câu chuyện đó rồi, nhưng mà trong hiện tại thì họ vẫn đang bức xúc về câu chuyện đó chưa được giải quyết chẳng hạn, thì họ vẫn muốn được chia sẻ. Thì nếu mà họ muốn chia sẻ câu chuyện đó lần nữa thì minh vẫn ở cái trạng thái là vẫn lắng nghe và hào hứng như lần đầu tiên.
Kiểu, bất ngờ, ủa vậy hả? <laughs> Ừm. Ờ. Ừm. Và vẫn tích cực chia sẻ, đúng không? Đấy, họ chia sẻ thì mình sẽ tiếp chuyện. <laughs> Ờ.
Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, đúng rồi, chứ cái thời điểm đó mình lại bảo cái chuyện này nó nói hoài thì còn nói làm gì nữa, nó hổng ai muốn chia sẻ với mình.
<laughs> Thì có khi là sau này có những cái câu chuyện khác nữa, họ cũng sẽ, gọi là, rất là ngại việc chia sẻ tiếp, đúng không? Ờ, đây, gọi là, quà không chỉ là việc nắng nghe đâu còn nà phép lịch sự đó. Thì quen cho bạn có một cái mẹo nhỏ hay một cái, gọi là, cái tiện dụng nào về cái câu nói, hay cử chỉ mà, ờ, có thể dùng ngay để mà giúp người nói yên tâm khi mà họ chia sẻ không?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi.

M như vậy, khi mà như vậy khi họ, ừm, chia sẻ ra và họ cảm thấy nà, à, c cũng có những c người đang nắng nghe mình, cũng có những trường hợp tương tự như vậy thì có phần nào họ cũng cảm thấy nà, gọi nà, cái cái việc họ chia sẻ như vậy nó cũng nhẹ cái a, làm vơi đi cái tâm trạng của họ, đúng không? Gọi là, vui lên một chút. Ờ, thế thì không biết là cuối cùng đi ừm, đúng rồi, ở ngoài kia rất là nhiều người giống mình. <laughs> Thế thì cuối cùng theo bạn ấy, cái giá trị cốt lõi của cái việc lắng nghe chủ động như vậy nà gì? Đó nà một cái kỹ năng xã hội hay nà một cách mà để xây dựng cái nòng tin, sự đồng cảm quà các cái mối quan hệ bền vững hơn?
Ừm, đúng rồi đó bạn. Ừm. Kiểu như là, cảm thấy mình không cô đơn, <laughs> không cô đơn, à, nhiều gặp giống mình. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Thực sự thì, ờm, cái việc mà bạn, à, lắng nghe đó, giúp cho bạn gây dựng những cái mối quan hệ, ừm, dựa trên cái sự đồng cảm nè, dựa trên cả cái tình thương nữa. Đó, ưm, thường á thì người ta tìm đến bạn khi thứ nhất là người ta có sự tin cậy nè, thứ hai người ta là, à, đang thực sự cần một ai đó để mà an ủi, để mà chia sẻ, để mà tư vấn. Đó, cho nên đứng ở một cái vị trí là bạn đón nhận cái câu chuyện của họ, cái vấn đề của họ, thì bạn phải là một cái người, à, có có đủ cái, ờm, ừm, cái tình thương đã, là cái tình thương giữa con người với con người, đó là cái sự đồng cảm, đó là cái sự chia sẻ thật sự. Còn nếu như mà bạn, à, chỉ bước ra lắng nghe hoàn toàn những cái câu chuyện đó ở dựa trên cái việc á là, à, mối quan hệ xã hội thôi, thì nó thực sự cũng không đủ ý nghĩa, và rất là dễ làm cho bạn bị mệt mỏi nha. Cái chuyện mà mình lắng nghe quá nhiều vấn đề của người khác, đúng rồi, ảnh hưởng đến tâm trạng của mình lắm chứ bộ.
Ừm. Trải nghiệm. <chuckles> À, tình thương, ờ. Ờ. Ừm. Ừm, gọi là, cảm thấy hơi phiền phức, đúng không? Ờ.